أيوه طبعًا لازم أ يعني أضبّطهم، يعني لازم باضبّطهم جامد يعني أوي، أوي، <chuckles> يبقى كلّ حاجة محطوطة كده في مكانها وكلّ واحد يقوم بقى يِخدم نفْسه بنفْسه، الّا الناس الكبار بقى، ممكن أنا يعني أ أدّيهم أنا ب ما بيبقوش كتير أوي يعني، بس يعني إيه، آآ مثلًا 4 أفراد والّا حاجة، أنا اللي اقوم بقى احط لهم واضايفهم يعني، آآ أكلهم، ويبق آه ويبقوا الكبار برّه أ باعمل بقى في ال في البيت ممكن ه يح في ناس تقعُد على السفرة، وفي ناس تقعُد في تجمعات كده يعني، ممكن الشباب يقعدوا مع بعض تجمعات، حوالين ترابيزة، آه في في مث
<laughs> أيوه. إمم. آه فهمتِك. فهمتِك آه فكرة حلوة جدًا برضه بحيث إن مثلًا إيه، لو في شباب عايزين يتكلّموا مع بعض، عايزين يِحكوا حاجات وكده، ما يضايقوش برضه الناس الكبيرة، ما بيحبوش أوي إن مثلًا الكلام على الأكل، ما بيحبوش أوي طريقة أكل معيّن أو طريقة صوت معيّنة، بيحبوا الهدوء يعني.
آه. أيوه، آه. أوي، أوي طبعًا، يعني ال الشباب فعلًا بيبقى ب طول ما هُم قاعدين بيبقوا بيضحكوا بقى بصوت عالي مع بعض كده وبيبقوا مبسوطين، فهُم بيبقوا قاعدين في حتّة كده يعني بعيد عننا شوية، معانا في نفْس المكان برضه بس بعيد واخدين رُكن يعني، الأطفال برضه لازم اهتم بيهم جدًا لازم ي الأطفال يعني عارفة ممكن الأطفال أأكّلهم قبل ال قبل م ماماتهم يعني وباباهم، يعني آه يعني باجمّع الأطفال كلّهم يالّا يا ولاد آآ عشان تاكلوا أكلكم دلوقتي، ي ب بحيث إن مامتهم برضه آآ تبقى مُشرفة برضه عليهم وهُم بياكلوا، يعني تب تأكّلهم، آه.
إمم. ياه! بالضبط، آه ولمّا ييجي حتّى وقت الأكل هي تعرف تاكل، من غير ما تقوم تتشغل بيهم إنّها تأكلّهم فعلًا يعني، برافو عليكِ فكرة حلوة أوي فعلًا بجد.
بالضبط. آه. فلازم الأطفال ياكلوا الأول قبل أهلهم يعني، فخلاص بقى بياكلوا وبعد كده ممكن يخشّوا بقى في أي حتّة يلعبوا بقى في أي حاجة، آآ أرمي لهم أي لعب كده، يعني يلعبوا اب بالموبايلات بتاعة أهاليهم، أي حاجة بقى واخدة بالِك بحيث
بالضبط، المهم إنهم يتشغلوا عنّكم ويسيبوكم تاكلوا في حالكم يعني، <laughs> طب قولي لي بقى، بعد ما الأكل بتخلّصوا أكل وكده، الحاجة بقى الصعبة المرهقة جدًا في العزومات اللي هي بقى مواعين الأكل، الإطباق بقى والحاجات دي، مين اللي بيبقى مسؤول عن الحاجات دي يعني هل أنتِ برضه اللي بتعملي ده، والّا هُم ممكن يعرضوا عليكِ المساعدة بحيث إن هُم يساعدوكِ شوية يعملوا معاكِ الحاجات دي، يساعدوكِ إن هُم يلمّوا الأكل شوية، يغسلوا الأطباق كده، بحيث إن أنتِ ما تعمليش كلّ حاجة لوحدِك برضه؟
آه. آه بيبقى كلّ واحد آه. إمم. آه.